Đối với người Vì Việt Nam á nha, thì cái bữa cơm gia đình lúc nào cũng rất là quan trọng á, thế thì không biết á, mình muốn hỏi bạn vầy nè, bạn thường là chuẩn bị bữa ăn gia đình như thế nào? Mà á hả, bạn có nhớ là cái lúc mà bạn đang ở cùng với một cái gia đình lớn của mình á, thì cái việc mà mình cùng ăn cơm gia đình nó có ý nghĩa sao? Rồi thực đơn bày bàn ra sao ha bạn ha?
Nghe bạn hỏi vậy nha, mình nhớ tới cái cảnh tượng ấm áp, nhiều sum vầy của gia đình của mình á. Có nghĩa là người thân trong gia đình của mình nè khi mà chuẩn bị món ăn nha thì mỗi người một công việc đó bạn. Nghĩa là người thì người thì giặt rau nè, người thì làm cá, rồi người thì, à, nấu cơm, rồi có người thì còn dọn mâm chén lên nữa, mà quan trọng là cái phần mà chuẩn bị trước cái menu đó nha. Thật ra là cũng có suy nghĩ trước đó chứ bộ, mọi người đều lên lịch, à, bữa nay mình ăn cái gì, ăn cái gì nhá, nghe xong tưởng tượng là đã thú vị rồi đó bạn ơi.
Ừm. Nghe nghe thú vị quá ha. Ừm. Ôi, vậy á hả? Ừm, đúng rồi, đúng rồi. Mà thấy ha, mình thấy là cái việc mà lên thực đơn trước á, là thường là sẽ dựa vào người phụ nữ nè, người mẹ, người vợ trong gia đình á, không biết nhà bạn có vậy hông?
Thật ra thì, à, nhà mình cũng hổng có khác gì đâu. Mà á, mẹ mình á hay là bà hay là bà của mình nè, à, trong cái bữa ăn, a, hôm nay nha thì sẽ nói về ngày mai. Chẳng hạn như, à, trong lúc nói chuyện về, ờ, nói chuyện về, à, ngày hôm nay mọi làm sao, công việc làm sao thì sẽ bàn tới món ăn, mà thường nha mẹ mình với bà mình á sẽ để ý là trong gia đình mình chẳng hạn như, ờ, hôm nay là, à, ba mình hông vui, hay là chị mình hông vui gì đó, là sẽ chuẩn bị cái món ăn tinh tế, rồi kiểu như, cho ngày mai vậy đó để mà khích lệ tinh thần đó mà. Nhưng mà á, không có phải là ép buộc đâu nha, sẽ gợi ý là "Ừ, con thích ăn cái gì để bà chuẩn bị?" hay "để mẹ chuẩn bị", mình nghe thôi là mình đã thấy ấm áp rồi đó.
Ừm. À, chuẩn bị trước. <laughs> Ừm. Ừm. À, ồ, tinh tế quá bạn ha! Ừm. Ồ! Ừm. Ồ, công nhận nga, người những người bà mà người mẹ của người Việt Nam mình nè, mình thấy, kiểu như là, quan tâm đến cái nhu cầu của chồng, của con nhiều hơn là cái nhu cầu của mình. Nhiều khi á là cứ để là chồng con thích ăn gì là ưu tiên nấu món đó à, chứ hông phải là món mình thích đâu nghe, thấy thương lắm luôn á bạn ơi! Ờ, thế mà nhưng, ừm, mà nha gia đình của bạn sao? À, cái việc mà phân chia cái việc nấu nướng như thế á, nó có luân phiên được chút nào hông? Hay là cứ mặc định là là mẹ với bà nấu thôi, có khi nào ba rồi con trai cũng vào bếp hông bạn?
Đúng rồi. Chính xác là như vậy luôn rồi đó. Có cái chuyện này vui lắm nè. Thật ra là hông phải luân phiên đâu, mọi người đều đi làm cho nên là công việc chính á vẫn là bà với mẹ nấu, nhưng mà mỗi người á đều có cái món tủ ấy chứ. Kể bà nghe chuyện vui lắm. À, bố ừ, bố mình á
Ừm. À, vậy đó hả? Ủa vậy hả, chứ chứ bạn ơi, cái món tủ của, a, của bố với bạn là gì vậy?
ừ, bố của mình á, thì hổng có nấu gì ngon, mà có cái là chiên trứng ngon, mà hông phải chiên trứng bình thường đâu nghe. À, bố mình sẽ chiên trứng với lại cộng với thịt băm nè, rồi với rau củ này kia, nói chung là cũng đầy đủ chất dinh dưỡng lắm chứ hông phải là bình thường đâu. Nhưng mà một có món, á, trứng mà mình nhớ nhất đồ của bố mình làm là trứng chiên gì hông? Trứng chiên hến, ù ơi, cái mùi nó đậm vị mà ừ, có một ít nước mắm n ngon lắm!
À. <laughs> À, nghe hấp dẫn đó! Ừm. À, trứng chiên với con hến á hả? Ủa, nghe lạ quá vậy? Ừm, nghe thú vị đó. Ủa mà bạn nè, có khi nào á, bạn thấy cái việc mà, à, chuẩn bị cái bữa cơm trong gia đình á là một cái áp lực không?
Thật ra thì mình nói áp lực thì do bản thân của mình thôi à. Nhưng mà mình thấy là, ừm, mẹ mình, bà mình, thậm chí là bố mình lâu lâu vào bếp thì cũng cảm giác như là rất là vui vẻ thôi, kiểu như, khi nấu cho người mình thương yêu thì sẽ hông bao giờ cảm giác mệt mỏi mà khi mà thấy người mình thương yêu yêu mình ăn hết trơn cái món đó thì lại hạnh phúc nó nhân đôi lên nữa bạn.
Ừm. <chuckles> Ủa nhưng mà á hả, có khi nào mà có những cái ngày mà mẹ hay là bà của bạn mệt quá rồi, mà cứ phải cơm nước suốt cả ngày mà c bị cáu hông?
Ờ, bị cáu á thì, à, mình sẽ hông có đến độ thấy cái cái được mức độ cáu đâu. Nhưng mà á mình sẽ để ý nha, chẳng hạn như á ba mình á, bố mình đi đi làm về mà thấy là bà, mẹ mình á làm, ờ, trong tâm trạng hông được thoải mái thì sẽ xắn tay áo lên thay đồ rồi vô phụ, thế là phụ được chút xíu là tâm trạng là ổn định lên cái là cả gia đình lại vui và vẻ lại trở lại à, ờ.
Ừm, ờ. Đúng rồi. Ừ, mình thấy cái việc mà chia sẽ ờ, chia sẻ sum vầy như vậy nó cũng vui chứ bạn ha. Nhưng mà bạn nè, trong gia đình á, thì khi mà mình ở chung như vậy chắc chắn là sẽ có nhiều người rồi nhiều lứa tuổi, đúng hông? Thế thì kh nếu như mà nhà mình mà có những cái người mà kén ăn nè, rồi người lớn tuổi hoặc là những cái đứa trẻ con, rồi hổng ăn món này, hổng ăn món kia á, thì lúc đó á, thì hông biết bà với mẹ của bạn xử lý những cái việc này ra làm sao ta?
Kể bạn nghe á này nè, bà mình với mẹ mình á có chiêu hết trơn à, có nghĩa là vầy nha, ờ, người đấm, người xoa bạn ơi. À, ví dụ như á, mấy đứa bé mà nó không ăn nha, thì á bà mình á thì sẽ xoa, còn á mẹ mình thì sẽ lên giọng nha. Mẹ nói là "Con phải ăn cho được, tại vì sau này lớn lên mà con đi ra ngoài mà con hông ăn được thì làm sao mà thích nghi với người ta, phải ăn!", rồi mẹ mình cứ nấu cho bằng được, tới nào ăn được mới thôi. Còn bà mình á thì lại xoa, ờ, bà mình lại xoa thì bà bà bà phải nói là "À, cố gắng ăn đi con, ăn hông được thì bà biến tấu cái cái món này nè thành cái món khác.", kiểu như nó cũng là cùng một cái, a, công thức như vậy nhưng mà bà có làm sao cho nó vừa miệng rồi nó thú vị hơn mà mình ăn, nhưng mà mình thấy, ờ, tất cả này đều bằng tình thương hết bạn ơi, nhưng mà thấy là ừm, là có hiệu quả. Bây giờ thì tụi mình á lớn lên đi làm này kia rồi, có gia đình riêng rồi, thậm chí là á, ăn cái gì cũng hông có sợ hết trơn á, là do bà của mình tạo thói quen.
Ủa vậy hả? <laughs> Hay vậy! Ừm. À. Ừm. <laughs> Vậy luôn. À. Ừm, ừm. Ờ, nghe ấm áp quá bạn ha. Ừm. Đồng ý với bạn đó! Đúng rồi, mình lại á hả, thấy là cái quan điểm của mẹ bạn như vậy là cũng hợp lý á chứ bởi vì mình đâu có thể nào mà mà ở chung nhà hoài, đúng hông? Mà bạn nè, giờ mình hỏi thêm nữa nha! Theo bạn á, thì cái bữa cơm gia đình á, mình nên chuẩn bị theo số đông, hay là mình nên tôn trọng theo cái khẩu vị của từng người?
Rồi. À, cái này nè, mình nói cho bạn nghe nè. Thật ra nha, bà mình với mẹ mình chuẩn bị là đều phải có lịch đàng hoàng á nha, chứ hổng đơn giản đâu. Chẳng hạn như là
À, lên menu luôn hả? Như nhà hàng luôn?
"Ừ, hôm nay con có về ăn cơm hông?" À, tính ra bao nhiêu người nè, rồi là bắt đầu lên lịch thôi, à, lên lịch, ưm, sẳn rồi. Ví dụ như một một tuần lễ hoặc là, ừm, vài ngày trước như vậy đó thì sẽ ăn món này, món này, món kia, rồi sẽ hỏi là "hôm nay được bao nhiêu người" thì bắt đầu sẽ đi chợ làm, chứ hông dư đâu nghe hông có dư đâu trơn.
Ừm. Ừm. Ờ. <laughs> À, đúng rồi, hay quá ha! Tức là mình phải xem coi cái nhu cầu, à, của bữa ăn hôm đó như thế nào, à, những cái người đó ra sao, rồi sẽ chuẩn bị món ăn. Tức là bà với mẹ của bạn đang tôn trọng cái khẩu vị của từng người ở trong gia đình, đúng hông?
Đúng rồi, mà á thật ra á là hỏi ý kiến đàng hoàng. Ví dụ như cái món này nè là làm cho thằng A, thằng B ăn nè là nó phải có cái vị này, có cái gì. Chẳng hạn như là mình á, thì thích ăn canh chua cá lóc nha, nhưng mà á canh chua cá lóc là mình không có ăn được với lại, a, à, dọc mùng hay là rau muống nấu chung đâu, mình thích ăn giá, thế là bà cứ để giá thôi, à, thích ăn cái món này nè là có giá này là của thằng A nè. Đấy, là kiểu như là, thấu hiểu luôn đó.
Ừm. Ừm. <laughs> Ừm. À, ra là vậy ha, nghe thấy thương quá bạn ha! Những cái người mà á hả, chuẩn bị cái bữa cơm trong gia đình phải nói là nhiều khi nó ngon không chỉ bởi vài món ăn đâu, mà còn là cái tình thương mà bà với mẹ của mình đặt ở trong cái món ăn đó đó nè. À, phà bạn ơi, mà bây giờ á, khi bạn không có còn ở chung với bà với mẹ nữa, cuộc sống thì bận rộn, thì không biết bây giờ cái bữa ăn của gia đình nhỏ hay là cá nhân của bạn nó như thế nào rồi?
Đúng rồi. Bản thân của mình á, thì mình sẽ tiếp nối đó bạn. Có nghĩa là cho dù mình đi làm việc bận như thế nào đi nữa, thì á bữa cơm tối t cùng với gia đình của mình, thì, à, những thành viên trong gia đình, vợ, chồng, con cái đều ngồi ăn sum vầy và đều lên lịch sẵn giống như là bà với mẹ mình đã từng làm như vậy đó. Nhưng mà mình hông có nấu được như trước thôi, chẳng hạn như là vẫn đủ có món canh, hu rồi mặn, xào này kia, để mà đủ chất cho con của mình. Đấy, thì ra mình giữ cái truyền thống đó đó bạn, mình mỗi khi
Ừm. Ồ! Nghe tuyệt vời quá ha! Ừm. Ừm. Ừm. Thật ra đó, bây giờ mình thấy á nha, cái việc mà duy trì được cái vượt, à, bữa cơm gia đình nó cũng không có phải là phổ biến đâu bạn, bởi vì bận rộn nè, nhiều người thì có một cái lịch làm việc rồi sinh hoạt khác nhau nữa. Cho nên nếu mà bạn duy trì được cái bữa cơm gia đình á, như vậy thì rất là hay luôn á nha! Nhưng mà, ừm, theo bạn nè, không phải là gia đình nào cũng giống là như bạn đâu, thế thì không biết bạn nghĩ như thế nào về cái việc là lý do nhiều cái gia đình của người Việt Nam đang mất dần cái thói quen là ăn cùng nhau?
Thật ra á, là do cái cách mình chọn thôi đó bạn. Có nghĩa là, ừm, mình đã lên lịch sẵn rồi, mình chọn nấu món gì thì mình sẽ lên lịch mình mua xong rồi mình để tủ lạnh sẵn, mình về mình chỉ cần sơ chiến sơ sơ rồi mình đã có phần ăn rồi. <sniffs> Mình á sẵn sàng, mình vì tình thương mình sẽ nấu được thôi, quan trọng là cho em bé của mình á, nó có một cái không gian ấm cúng và một cái sự đoàn tụ gia đình để mà nói chuyện với nhau. Thậm chí là ngồi ăn rồi nói chuyện với ông bà qua điện thoại mình thấy nó vẫn vui và nó có ý nghĩa. À, ng thật ra thì mỗi
Ừm. Ừm, ừm. Ừm. Ừ, chứ nếu như mà nhiều khi mà bạn có những cái công việc hoặc là, à, bà xã của bạn có những cái công việc mà không thể nào tham dự được những cái bữa ăn cơm chung gia đình như vậy đó, thì hông biết là cái suy nghĩ hay là cái cảm xúc của bạn lúc đó nó như nào?
Thật ra là, ừm, với cuộc sống ngày hôm nay thì mình cũng cũng sẽ chấp nhận vấn vấn đề đó, nhưng mà s sẽ thông cảm cho nhau. Thứ nhất là vì cuộc sống mưu sinh, rồi, à, vì con cái này hết, thì những cái chuyện mà không có, à, ăn chung hay vắng mặt vài bữa thì không thành vấn đề. Nhưng mà á, cái người còn lại chẳng hạn như hôm nay vợ mình bảo là "Ờ, không có về cơm được." Thế nhưng mà mình vẫn chuẩn bị đồ ăn cho con mình, thì hai bố con ngồi ăn thậm chí là gọi điện thoại cho mẹ, "à, mẹ đang trực ở cơ quan à, cũng có mẹ nè, mẹ đang ăn cái gì đó?" Rồi hỏi thăm nhau nó cũng tạo sự gắn kết thôi, quan trọng là bản thân của mình đấy.
Ừm. À. Ừm. Ừm. Hay quá ha, công nhận luôn đó! Mình thấy cũng hiếm, a, có những cái người đàn ông mà đủ cái tâm tình <laughs> trong cái việc mà chăm chút cái bữa ăn gia đình giống như bạn đó. Nhưng mà, á hả, bạn biết sao hông? Bây giờ cái việc mà ăn uống nó trở nên là là quá đơn giản và tiện lợi đi. Nhiều khi mình chỉ cần ngồi ở trên, a, a, điện thoại rồi mình bấm vài nút thôi là đồ ăn giao đến tận nơi nóng hổi luôn, không thế là bạn nghĩ là cái công nghệ bây giờ nè có làm cho cái bữa cơm gia đình nó trở lên, gọi là, à, làm xuề xòa cho qua hông? Bởi vì dù sao thì cái bữa ăn nó cũng hông có gì là khó hết.
Tính ra á, là ờ, tính ra là nhờ vào công nghệ thì mình cũng thấy được hưởng một phần nữa chứ. Có nghĩa là mình ví dụ nè, đôi khi á, tụi mình nói: "À, hôm ngày mai mình ăn vịt quay đi!" thế là mình đâu có thể tự, ưm, mà làm một con vịt rồi mình quay đâu, tốn thời gian, thế là mình ờ, ờ, đi làm về ghé mua v vịt quay về, nhưng mà mình vẫn nấu thêm phụ là một ít canh rau cho con tr con mình chất, thế là mình vẫn ứng dụng vào trong cái thực phẩm của mình và mình vẫn ăn một là trọn vẹn thôi. Thế là, ừm
Đặt dễ quá mà. Ừm. Ừ, ừ, đúng rồi. <laughs> Ừm. À. Ừm. Mình thấy cái này cũng hay nè, nhiều khi là mình kết hợp luôn, đúng hông? Mình vừa có được đồ ăn ngoài mà mình thêm một chút cái gì đó để cho cái bữa cơm của mình nó đầy đặn, đầy đủ hơn, ưm, mình thấy cái cách này của bạn rất là hay ha, vẫn duy trì được cái không khí của gia đình nè. Nhưng mà bạn ơi, thế thì, ừm, cái việc mà bạn, à, à, có cái việc chia sẻ cái đời sống chung với đời sống riêng gia đình như vậy đó, bạn có cái kỷ niệm đáng nhớ mà liên quan đến bữa cơm gia đình của mình hông? Kiểu như là vui, buồn hay như thế nào hông?
Đúng rồi. Phải rồi đó. Thật ra đó, là á có một lần thì, à, vợ mình bảo là "hôm nay hông có về được một phần công việc ở cơ quan". Thế mình nói: "Ờ, ô kê, cũng n hông sao không sao.", à, mình có thể nấu ăn cho bé mình ăn. Thì khi mình nấu xong rồi á, cái vợ mình có tiếng gõ cửa xong mình mở ra thì vợ mình ra ngoài, thì ra là vợ mình chở tổ chức sinh nhật sớm cho mình á, cho nên là mới nói là hông về.
Ừm. Ờ. Trời ơi! Bất ngờ quá hả? Dễ thương quá đi! <laughs>
Ờ, em bé thì nó không biết gì, nhưng mà nó thấy mẹ nó vỗ tay, ca hát cái nó cũng cười, nó nó dậy theo, cho nên là bất ngờ và hạnh phúc lắm!
Ừm. À. Ừm, Tuyệt vời quá bạn ha! Công nhận á, mình nghe bạn kể thôi là mình cũng có thể là tưởng tượng được cái niềm vui của bạn như thế nào, mặc dù nó rất là đơn sơ, rất là đơn giản, đúng hông bạn? Yeah, nhưng mà là sẽ làm cho cái người, à, mà mình thương nè có cái cảm xúc và ghi nhớ hoài luôn. Mà bạn ơi, hông biết á, thì, à, cái người mà, ừm, được xem là có cái món, gọi là, gia truyền bí kíp, truyền thống không thể thiếu ở trong gia đình bạn á, ai là người có thể làm được cái món đó vậy?
Đúng rồi. Ê, nhắc mà tới bí quyết gia truyền ha là không thể nào quên được cái món canh chua cá lóc của bà mình đâu. Mà thật sự nha, mình thấy là ai cũng làm món canh chua cá lóc hết, nhưng mà ờ, nó, ưm, nó nó khác với cái vị của bà mình được đâu. Mà á kiểu như là chắc là tại mình thương bà mình quá hay sao á, mà mà mình có làm rồi, bà mình có chỉ, mình làm không giống cái vị đó, mà trong khi đó là ai ăn cũng nói là ngon hết, nhưng mà không mà á lúc đó hỏi ra mới biết làm sao biết hông? Bà mình nước mắm bà mình tự ủ, rồi tự nấu, tự chuẩn bị, thành ra là nó rất đậm vị mà cái mùi rất đặc trưng nha. Mà bạn biết rồi, cách ủ nước mắm của mỗi người khác nhau mà, cho nên cái vị nước mắm nó sẽ khác nhau và ảnh hưởng đến cái món ăn luôn á bạn. Cho nên là không có vụ món canh chua của bà hà hết trơn á, mà canh chua của mình mà phải thêm nước mắm nha, mới ngon đó.
Tuyệt vời đấy! <chuckles> Ứm. Ừm. Ồ! Vậy á hả? <laughs> Ừm. À! Hay quá bạn ơi! Ừm. Đúng rồi. Ừm. Ừm. Tức là á hả mặc dù chỉ là món một món ăn thôi, nhưng mà từng cái chi tiết ở trong món ăn á là đưa vào đầy đủ hết mọi thứ, đúng hông bạn? Từ cái tình thương dành cho người nhà của mình nè, rồi cái tâm tình dành cho món ăn, rồi con cái nữa. Rất là tuyệt vời! À, bạn ơi, thế thì bạn nghĩ nha, ừm, nếu như mà sau này bạn, à, làm chủ cái căn bếp nhà bạn đi, thì bạn có cái lời khuyên nào mà dành cho những cái người cũng sẽ chuẩn bị làm chủ cái gia đình giống như bạn hông? Về cái việc duy trì bữa cơm gia đình á.
Đúng rồi. Thật ra Ờ. Thật ra là mình muốn chia sẻ điều này nè. Quan trọng không biết là bạn ở ngoài kia bạn phải vất vả như thế nào, phải làm lụng như thế nào, phải đối mặt với cuộc sống như thế nào. Ờ, khi mà bạn về chính cái ngôi nhà của bạn, chính căn bếp của bạn, nó tạo ra sự ấm áp, thì bạn hãy đặt cả cái tâm bạn vô. Mặc dù bạn nấu không ngon đâu, nhưng mà những tình cảm của bạn qua thể hiện những hành động nhỏ nhoi đó, thì nó góp phần làm cho gia đình bạn thêm gắn bó hơn, ấm áp hơn, rồi tạo một cái nền tảng cho con của bạn sau này, nó cũng sẽ học hỏi theo chính nhờ sự quan tâm của bạn. Cho dù bạn bất kỳ á, bạn là giám đốc, hay bạn là nhân viên đi chăng nữa thì nó giúp hết trơn á.
Ừm. Ừm. Chính xác đó bạn. Ừm.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 luôn. Có thể nói á là mỗi gia đình là một cái nhân tố của xã hội, đúng hông? Nếu như mà gia đình có sự gắn kết nè, ấm áp và yêu thương lẫn nhau thì xã hội của mình nó sẽ ngày càng gắn bó hơn, mà đặc biệt đó là bữa cơm gia đình nó có một cái tầm quan trọng, cũng rất quan trọng, đúng hông? Hôm nay thật sự nha, à, ừ, mình rất là vui được nói chuyện với bạn nè. Cám ơn về cuộc nói chuyện ngày hôm nay nha!
Ờ. Phải rồi đó bạn. Thật ra là mình cũng cám ơn bạn, mình bạn đã tạo cơ hội cho mình chia sẻ một, ơ, cái buổi, a, gọi là, nói chuyện gia đình, mà nhớ lại ký ức xưa vô cùng, nhớ lại cái mâm cơm, ơ, của đại gia đình của mình và hiện tại mình vẫn duy trì đó. Cảm ơn bạn rất là nhiều luôn nha!
Ừm. Ừm, ừm. Ừ. Hy vọng là sớm gặp lại bạn nghen!
OK, xin chào bạn!